Allora, io avrei bisogno un attimino di sfogarmi, quindi mi rivolgo a te. È un periodo un po' difficile nella mia vita privata perché, ehm, sono già, uhm, stressata per l'università, il lavoro, la mia salute e soprattutto la salute dei miei genitori. Ehm, i miei genitori mi hanno avuto da mhmm, da vecchi <chuckles> e infatti io adesso ho 20 anni e loro ne hanno già, uhm, 70
ehm, vabbè, non sono vecchissimi comunque però, ehm, giusto per farti un quadro generale, hanno delle patologie a livello cardiovascolare, ehm, <sighs> quindi devo occuparmi di loro, tanto che, ehm, la mia scelta universitaria è stata fatta per potermi prendere cura di loro e capire meglio le loro patologie. Infatti, uhm, studio infermieristica. <clicks tongue> Il fatto è che, uhm, nell'ultimo periodo, uhm, ehm, mia mamma si è fatta male, ha dovuto subire un intervento di protesi e, ehm, di conseguenza, uhm, sono io la caregiver di riferimento perché, ehm, avrei un altro fratello però, ehm, lui, ehm, lavora all'estero, nel senso per lavoro lui viaggia, quindi in questo momento si trova all'estero e, uhm, rincasa poche volte all'anno. Di conseguenza il carico, uhm, <sighs> di prendermi cura della famiglia, quindi anche banalmente fare la spesa, andare a pagare le bollette, uhm, e tutto il resto ricade su di me, <clicks tongue> e la difficoltà che trovo è quella, <sighs> uhm, di, uhm, andare a lavoro, quindi in <clicks tongue> in ospedale, vedere gente che sta male, dover aiutare gli altri, poi tornare a casa e vedere la stessa cosa. Ehm, ed è veramente difficile a livello mentale essere completamente e sempre circondata dal senso di morte, dalla malattia, ehm, perché, mhmm, mhmm, sinceramente ti dico che questa cosa va a influenzare molto la la mia salute mentale e anche la mia percezione della vita, perché, ehm, mi sento sempre <clicks tongue> negativa, sempre attaccata a questa morte imminente, perché o mi muore un paziente o prima o poi moriranno i miei genitori. Ehm, e devo dirti che mi fa tanto male e, mhmm, ho bisogno proprio di, mhmm, distrarre la mente. Però, mhmm, queste mie responsabilità, ehm, sia lavorative che della vita privata, mi portano a non avere più tempo per me stessa, e quindi chiedo a te un aiuto su come, uhm, ricalibrare i miei tempi e, uhm, avere uno spazio di cura anche per me stessa e non solo per gli altri.
Okay. Hai Allora, mhmm, ti capisco, uhm, e mi spiace che tu stia passando questo momento, perché, mhmm, immagino quanto possa essere pesante. Ehm, vorrei però darti magari una chiave di lettura o qualche consiglio che in qualche modo possa aiutarti. Perché quando i genitori iniziano a, mhmm, invecchiare, o comunque a stare male davvero, no, ehm, cambia davvero tutto, perché non è solo una questione pratica di tempo e organizzazione, è anche uno shock emotivo, un po' un ribaltamento dei ruoli, a volte, no, ehm, una pressione costante, no, che entra nelle tue giornate, soprattutto per quello che mi hai descritto, no, ehm, anche quando non sei fisicamente con loro, mhmm, ti circonda comunque questo senso di uhm, di pesantezza, quasi di morte che mi raccontavi, no, quindi, sai, le responsabilità crescono, il senso di dovere aumenta, no, e lo spazio anche per te stessa magari si riduce, no, fino a sparire. Mhmm, e nel mezzo <chuckles> cioè, alla fine, poi, arriveresti comunque tu, uhm, che cerchi un po' di reggere tutto senza crollare. Quindi è chiaro che è una situazione pesante, frustrante, sicuramente, uhm, non di facile gestione. Ehm, in ques in questo momento, cioè, tu quanto sei, uhm, coinvolta concretamente nella loro assistenza? Cioè, presenza quotidiana, visite, gestione anche un po', uhm, in qualche modo irregolare che però, uhm, all'improvviso ti può creare delle delle urgenze, cioè fammi capire proprio che che tipo di impegno profondi in questa cosa.
Sì. Allora, mhmm, gli impegni allora, adesso, ora come ora, siamo un po' più tranquilli perché non abbiamo più le visite settimanali, bensì visite mensili, ehm, dall'ortopedico. Però, uhm, spesso, diciamo, che anche quasi una volta a settimana, dobbiamo andare dal medico generale, il medico di base, per magari vedere i risultati degli esami del sangue piuttosto che, ehm, altri dolori articolari e muscolare, quindi ho bisogno della prescrizione di una certa pomata, piuttosto che, ehm, una pressione troppo bassa, piuttosto che la necessità di fare un'ecografia, non lo so. Comunque, spesso, almeno una volta a settimana, sono o dal medico, o in farmacia. <scoffs> In pronto soccorso grazie al cielo non più. Però, ecco, mhmm, oltre alla bisogno di, mhmm, prendermi cura, quindi portarli a questi appuntamenti socio-sanitari, mi occupo anche, ehm, della loro igiene, quindi banalmente mia mamma sono io che la lavo perché, ehm, avendo appunto una protesi non può, uhm, adesso lavarsi da sola, e sicuramente non riesce a stare in piedi. Quindi, ehm, devo portarla io in bagno, tenerle la, ehm, gamba in una certa posizione, e asciugarla, ehm, fare con attenzione, metterle le pomate, vedere i punti, ehm, fare la medicazione a piatto della ferita. Ehm, poi anche per quanto riguarda, ehm, l'alimentazione, ti dicevo prima, che hanno delle pala patologie cardiovascolare, quindi <clicks tongue> devono mangiare in maniera corretta, evitare lipidi, evitare carne, però, <clicks tongue> è difficile convincere dei settantenni che sono abituati fin da piccoli a mangiare 3 chili di carne ogni ogni ogni pranzo. Quindi, anche quello è sempre una battaglia, quella di convincerli e cucinare qualcosa che possono mangiare, anche perché magari certe cose non non riescono a masticarle, quindi devo fare piuttosto delle patate bollite, faccio un purè, o devo magari tagliare le cose in maniera minuziosa per evitare che vada di traverso. Ehm, è una gestione a 360° quindi il mio impegno in realtà è, uhm, giornaliero. Infatti io proprio calibro le mie giornate in base agli impegni dei miei genitori. Quindi, se so che, ehm, domani devo portare mio padre a fare questa visita, so che mi devo svegliare a quest'ora, so che devo chiedere il cambio per il turno, che, ehm, in università non ci potrò andare. Ehm, quindi cerco di gestirmi in base alle loro esigenze.
Okay. Cer Certo. Chiaro. Ma tu quanto tempo reale stai togliendo alla fine al lavoro, al tuo studio, al riposo, alla tua vita personale per occuparti di di loro?
Sinceramente <exhales> mi sembra tutto. Cioè, io so che, razionalmente parlando, il tempo è uguale per tutti. C'abbiamo 24 ore al giorno, uhm, tutti. E quindi, ehm, magari sono io che non le utilizzo nella maniera più corretta. Ehm, sicuramente non è che sto, uhm, 12 ore, quindi metà giornata con i miei genitori, però un <lip trill> 3, 4 orette di assistenza tra preparare il cibo da darli, portarli magari all'appuntamento dal medico, che comunque non abbiamo tanto lontano, è a 20, 40 minuti massimo, l'ospedale più grande è a 40 minuti da qua. Poi, uhm, magari, non so, lavare mia mamma ci metto 1 ora in completo? Sì, insomma, mhmm, direi un 3 ore, 4 ore massimo giornaliere, il restante lo dedico ovviamente allo studio perché ho degli esami. Poi, ehm, i turni, uhm, di lavoro, quindi 7 ore e mezza, se non 8 ore e mezza, se non 9 ore e mezza quando ho il turno notturno. Uhm, però me ne rimangono altrettante ore, mhmm, vuote. Alcune ovviamente dovrò anche dormire. Cerco di dormire, mhmm, in realtà, 7 ore io, circa, uhm, però ho dei risvegli, quindi, vabbè. Ehm, però, ecco, il tempo di cura, il tempo in cui non lo so, banalmente mi faccio una passeggiata tranquilla da sola, da sola, non ce l'ho. Cioè, non non riesco a uhm, a organizzarmi per averlo. Oppure banalmente uscire con un'amica, cioè, non vedo le mie amiche da mesi. Quindi la mia difficoltà è quella proprio di gestirmi il tempo. Non so se devo prendermi un'agenda, un calendario, un'app.
Certo. Caro. Okay. Oka Ma, sicuramente mettere ordine, ehm, prima, mhmm, de mhmm, nel caos pratico è la c una cosa importante, perché quando le responsabilità aumentano all'improvviso, no, ehm, si reagisce un po' a incendio, quindi si corre, si tampona, si risolve tutto sul momento, no, però così ti svuoti velocemente, no, di di lucidità e di energie. Serve fermarsi un attimo e rendere visibile anche tutto quello che stai facendo, no, appuntamenti, terapie, farmaci, spese, accompagnamenti. Ehm, e anche solo scriverlo, no, chiarisce quanto stai reggendo da sola, mhmm, come organizzarti meglio e dove magari il carico può essere anche un pochino, uhm, spezzato. E anche cercare supporto, alla fine, non è una resa, ma è una strategia, perché molti vivono, sai, l'assistenza ai genitori come una missione personale, no, da portare avanti senza aiuti. Però esistono, mhmm, medici di base, assistenza domiciliare, servizi territoriali, cooperative, uhm, perfino gruppi di caregiver, no, non sei obbligata a fare tutto tu per, mhmm, dimostrare amore o responsabilità, mhmm, valuta anche delle uhm, delle soluzioni alternative che possano un pochino alleggerirti. E poi, proteggere il tuo tempo non è egoismo, cioè, se annulli completamente il tuo spazio, uhm, nel medio periodo non reggi. Uhm, anche solo magari dei piccoli blocchi di tempo tuo personale, ma blocchi protetti, quindi 1 ora ogni tanto, 1 sera a settimana, ehm, cioè, alla fine non sono un lusso, sono <chuckles> letteralmente una condizione di sopravvivenza emotiva tua, no, uhm, senso c senza questa cosa, la la tua sta stanchezza diventerà poi risentimento, no, non puoi, mhmm, portarla avanti in questo modo. Ehm, ridefinisci anche un po' le responsabilità dentro la famiglia, perché, mhmm, magari spesso una persona prende tutto il carico perché è quella più forte, ma questo crea degli squilibri. Quindi, uhm, non so adesso se tu hai, ehm, dei parenti o qualcuno a cui chiedere un po' anche una redistribuzione di questi carichi, no, che non significa scaricare il problema, ma significa renderlo anche un pochino più sostenibile, no, ehm, anche chi magari può aiutare un poco, può fare magari comunque qualcosa che ti alleggerisca, no, uhm, devi dare spazio a quello che senti. Cioè, oltre alla fatica pratica, c'è il dolore magari di vedere i genitori fragili, un senso di impotenza, la paura co magari di perderli, come mi dicevi all'inizio. Se tutto questo, ehm, resta compresso, no, solo dentro, prima o poi esplode in ansia, in rabbia, in apatia. Ehm, quindi eventualmente, valuta anche di parlarne con qualcuno, che sia un amico, che sia, uhm, un il partner, che sia un professionista, per per cioè, assolutamente senza vergogna, perché non è un senso di debolezza, no, ma di lucidità, alla fine, rivolgersi a qualcuno che magari ha gli strumenti per aiutarci. Uhm, prova a mettere in fila un po' tutte queste cose e vedrai che in qualche modo, uhm, ne uscirai almeno un po' alleggerita.
Sì. Certo. Lo spero. Guarda, io ti devo assolutamente ringraziare per questi consigli così preziosi. Sei stato veramente molto empatico, e mi sento già molto alleggerita. Grazie ancora.